Não, eu eu compreendo você, assim, eu só acho que essa decisão da maternidade, né, como você mesmo sabe, eh, existem muitas renúncias, né. Então, assim, eu acho que você tem que avaliar realmente se você tá preparada agora pra isso, né, o você sabe mais do que eu, né, que hoje em dia 30 anos, 35, ainda dá, né, 35 anos, eh, você ainda consegue, eh, ter filhos, até um pouco mais, né. Eu acho que você tem mais informações a respeito disso, né. Hoje hoje a medicina tá aí realmente, eh, pra garan é, mais avançada, pra garantir realmente uma gestação melhor, né, com mulheres com mais idade, e eu acho que você pode realmente focar naquilo que vai te trazer rela realização pessoal realmente, né. E e você fazer isso com tranquilidade, com calma, ter ter essas conversas sinceras com com seus pais, né, com a sua mãe, né, com a sua família que tem te cobrado isso, né. Eu acho que o posicionamento é a coisa mais, eh eh, libertadora, sabe, porque é você colocar: "Eu sou essa pessoa, eu sou a pessoa que hoje, eh, o que faz sentido pra mim é eu vibrar com aquelas que estão tem certeza que esse é o momento da maternidade", sabe. E você falar: "Eu sou essa que eu quero vibrar, que eu quero celebrar e eu quero proporcionar isso, né, eu não quero estar nesse lugar, eh"
Aham. Sim. Mais avançada. Sim, uhum. É. Pois é, nossa, você me entendeu. É, nossa, você me entendeu total, me senti super abraçada agora, <chuckles> porque é realmente isso, é realmente esse o ponto, sabe, é literalmente a forma com que eu não quero estar, né, nesse lugar, é nesse lugar mesmo. Ai, tô me sentindo até um pouco aliviada agora, sério.
<chuckles> Ai, que bom. Uhum. Exatamente. Ah, que bom, fico feliz, né, eu acho que você tem que viver aquilo que faz sentido para o momento, sabe, a vida é muito curta, né, e eu acho que se você não trabalhar naquilo que você deseja, você depois vai ficar: "Caramba, e se eu tivesse investido na minha carreira profissional, será que eu estaria mais feliz?", né, então, assim, é é melhor você, eh, avaliar o que você fez, e não aquilo que você não fez, sabe, eu acho que é bem por aí.
Uhum. É, nossa, você tem total razão. É isso, nossa, é isso, tô me sentindo até um pouco mais aliviado agora, e vou seguir o seu conselho. Olha, muito obrigada por me ouvir e por não me julgar, de verdade, te agradeço, viu.